Cioè eh no, perché sembrava davvero che si stesse sposando la regina Elisabetta eh, cioè part
<laughs> Eh beh, ne ognuno nel suo piccolo è così, no, de e effettiva
Eh sì, ma no ma nel picco cioè partivano i preparativi, io che ero la sorella più piccola, 2 settimane prima del matrimonio mi prendevano e mi portavano dal parrucchiere, dall'estetista, a fare cose che a me non mi interessavano, a provare il vestito a posto cioè mi stressavo io. Io che non dovevo sposarmi e questi han fatto magari 1 anno a vivere così, a organizzare, a fare no, no.
Un anno prima. Eh? Ho capito. <coughs> <laughs> Ho capito. Mh. La prep la preparazione, mamma mia. Sì, <laughs> e quindi, ehm però diciamo in questa i i in questo ragionamento, no, che che che fate in ca in casa vostra, ehm, quanto incidono ad esempio i fratelli, le sorelle che a o que a anche quelli che ancora non non hanno fatto il passo?
Eh sì. Allora, ehm, i incidono nel senso che chi non fatto il passo, quindi io e mio fratello più piccolo, siamo gli unici rim sopravvissuti a a questo sterminio. Gli unici che, ehm, noi facciamo <chuckles> quadra, no, cioè ci supportiamo a vicenda, invece gli altri in realtà, mhmm allora devo essere sincera, appena uno si sposa dice a tutti di sposarsi.
Eh, okay, siete rimasti <laughs> su okay. Ah, okay. Ah. Mh. Chiaro. <laughs>
Gli fai passare 4, 5 anni, non dice più niente a nessuno, esatto, cioè lascia proprio serenamente capi quindi in realtà noi andiamo a ondate, no, cioè se c'è l'evento quindi nasce il nipote
Non t non lo farei mai. <laughs> <chuckles> <laughs> Okay. Eh siete fregati, siete siete fregati se se <laughs>
e tu sai che per il primo anno finché è nato il nipote tutti ti dicono di farlo. Devi
Eh. Tutto c tutte le allora tu bi bisogna che che dici a mamma: "Senti di questa cosa qui parliamone fra 3 anni quando l'evento appunto <laughs> ha perso okay.
Esatto, bisogna essere forti, capito, resistere e dire: "Facciamo finire quest'anno, facciamolo entrare nel secondo anno e vedi che non me lo dirà più nessuno." E infatti è così, cioè fondamentalmente.
Cer <laughs> <laughs> Ho capi Ma senti invece <coughs> sempre rispetto al matrimonio quanto quanto incide, che ne so, la valutazione economica, ehm, piuttosto che, mhmm, sì, no, que quella dai fondamentalmente?